Yani, aslında bence hem bu kişiye bağlı hem de karşıdaki kişiye. Yani, birine kendini ifade ederken eğer bir şeyleri sakınarak ya da ne bileyim geriliyorsan ya da, eee, yanlış, eee, ya da eksik söylüyorsan, eee, burada sorgulanması gereken bir şey var, bir bağ var, yani. Karşıdaki insana neden ben, onun beni yargılamasından korkuyorum, acaba beni yargılayan bir insan mı, ben, eee, neden şu an çekiniyorum, endişe duyuyorum? Bence bu o kişiyle alakalı bir problem çünkü insanlar genelde, hani, eee, hissettiği şeyle şeylerde özellikle böyleki olaylarda yanılmadıklarını düşünüyorum. Eee, bu karşı tarafın, ııı, problemi. İii, 2'ncisi, yani, kendine bu şekilde insanlar seç s Seni yargılamayacağın, seni tamamen kendi benliğinle sevebileceği insanları seçebilirsin.
Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Aynen. Hı hı. Çok doğru. Yani, seni s sen olarak kabul eden, eee, tüm benliğinle kabul eden, eee, hiçbir şekilde yargılamadan, sorgulamadan, eee, akışında ilerleyerek, eee, beraber, eee, kurulacak dostluklar, eee, gerçekten çok önemli ve değerli. Eee, çok teşekkür ederim, çok keyif aldım, eee, paylaşımların, eee, lı hem de güldürdün, güldürdüğün zamanlar da oldu. Eee, çok sağ ol. Iıı, umarım tekrardan görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.
Aynen öyle. <chuckles> Evet. <chuckles> Umarım. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Hoşça kal.

Evet, yani giriyor, hatta Almanca konuşurken de giriyor. Ya, o kadar, iii, dilsiz gibi yaşıyorum ki bazen, yani, çok zor bir durum. Hani, ikisini de unutuyorum, ki, hani, çok basit şeyler. A ama anlamıyorum, beyni sürekli farklı dilde çalışmaktan mı artık unutturuyor, ve, eee, bu beni gerçekten, hani, benim için sadece anlaşamamak değil, ııı, daha derinlerde bir boyutu var, çünkü, ııı, çok anlaşılmaya çabalanmayan bir çocukluk geçirdiğim için, eee, kendimi çok açıklamaya, ııı, çabalayan biriyim. Yani, o yüzden, diyorum, hani, her şekilde ifade edebilirim kendimi, çünkü yeter ki benimle ilgilensin, ya da be bana sorsun, beni anlamaya çabalasın, yargılamasın vs. diyerek, kendime dönmüşüm ve bu noktada bir adaptasyonum olmuş, ama şimdi ben Evet. <chuckles>
Aynen. Katılıyorum. Hı. Ha, anladım. Hı hı. Bu evet. Hı hı. İlk öncelikle Hı hı, tebrik ediyorum, yani, böyle bir farkındalığa eriştiğin için, ııı, gerçekten bu çok kıymetli ve değerli, kendini, ııı, anlamaya, kendini olabildiğince en iyi şekilde ifade etmeye, hatta karşı tarafı da, ııı, anlamaya, ııı, eğilimli olduğun için, ııı, bu gerçekten çok değerli, kıymetli ama her zaman, ııı, önceliğin kendinde olma olmalı. Bu da, böyle küçük bir nasihat, ııı, niyetinde olsun. Iıı, peki, mesela hangi durumlarda, ııı, mesela, kendini ifade etmekte zorlanırsın? Böyle, bir an oluyor mu, ya da o zamanlarda nasıl başa çıkıyorsun kendinle?
Teşekkür ederim. Kesinlikle. Çok çabalarım. Aynen öyle. <chuckles> Evet. Hımm. Ya, çok beklemediğin bir yerden gelecek ama, mesela, terapi alıyorum ve terapistim bazen, beni o kadar köşeye sıkıştırıyor ki, yani. Böyle, anlamıyorum, yani köşeye sıkıştırmak derken, ruhsal anlamda, bazen bir konu açılıyor ve e, tabii ben açıyorum yine o konuyu, ama beni öyle bir yere, kendi istediği gibi sürüklüyor ki, konuşurak konuşurken, ya, bütün vücudumu sıkıyorum, yani, o kadar bilmiyormuşum ki, hani bu arada sıktığımı da sonradan diyorum, bunun bilinçdışı yapıyorum, boğazım falan ağrımaya başlıyor, ifade edemiyorum duygularımı, ya da yaşadığım şeyleri yani, ııı, unutmuşum, ııı, ve ifade etmek benim için çok zor oluyor. Eee, hatta onu da söylüyorum, yani şu an gerçekten çok zorlanıyorum, açıklayamıyorum, falan, diyorum. Iıı, bazen bir bakıyorum, böyle, bacaklarımı falan fena sıkmışım, ııı, vücudum belli ki geriliyor.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Peki Evet, yani, bunu, ııı, hissetmen gerçekten normal, bakıldığında, ki, ııı, belki, ııı, o an, ııı, korku veya, ııı, geçmişe özlem, veya geçmiş anıların da canlanabilir. Iıı, baktığında o anlarda, kendine şefkatli, ııı, veya nazik de davranıyor musun kendini zorlamak yerine? Iıı, bazen akışa bırakmak da gerekebiliyor, ııı, bu ti bu tip durumlarda, ııı, hayatında, ııı, bu gibi pratikleri uyguluyor musun?
Kaygı bir tık. Evet. Hı hı. Aynen.